Aku tuh 3 bulan ke belakang ini yah, entah kenapa setiap pagi, selalu ngerasa apa yah, badanku capek, aku lelah gitu loh, ketika bangun yah di pagi hari dan aku ngerasanya tuh kayak apa ya, aku nggak bertenaga gitu loh, Kak. Energi kurang, terus mau kerja lagi juga rasanya tuh, apa yah, capek banget iya, capek banget dan, eee, bener-bener apa ya, energinya tuh kayak nggak keluar gitu loh, Kak. Rasanya seperti itu ketika di pagi hari dan, eee, jujur ini aku bisa bilang ngeganggu aku banget ya, Kak, ya. Karena dengan hal seperti itu, aku juga ngerasa bahwa kerjaanku tuh jadi terganggu juga, aku jadi nggak apa ya, nggak nggak terlalu bersemangat dalam kerja, juga aku nggak terlalu fokus juga jadinya, karena bener-bener lelah tadi ya. Kemudian, eee, aku pikir-pikir juga kalau aku kayak gini terus sampai di masa depan, kayaknya nggak akan baik deh buat hasil kualitas kerjaku ya, nantinya. Karena kan apa ya
Oke. Ya ampun. Capek, iya iya. Oh, iya iya. Siap ngerti. Paham paham.
bisa dibilang pasti akan mempengaruhi ya. Karena terlalu kelelahan dan energi yang, eee, kurang tadi bisa membuat aku jadi kurang lebih fokus dan ya tentunya u bisa jadi berdampak kepada, eee, aku men-deliver pekerjaan yang kualitasnya kurang, seperti itu, Kak. Nah, mungkin, Kakak, bisa kasih aku saran nggak ya, eee, gimana sih su supaya aku tuh, ketika bangun di pagi hari aku ngerasa lebih bertenaga dan nggak ngerasa lelah gitu, Kak?
Oke, betul-betul. Oke. Oke, eee, aku paham banget ya, Kak, gitu kan, eee, apa namanya, eee, perasaan Kakak, gitu kan, rasanya berat banget ketika tiap pagi tuh harus, eee, bangun dalam keadaan lelah, gitu kan, itu pasti, eee, nanti ketika siang hari gitu kan ketika menjalahani menjalani harinya tidak produktif dan itu mungkin nanti akan berpengaruh juga tuh, Kak, ke kesehatan Kakak. Nah, kalau boleh tahu, eee, penyebab Kakak, eee, apa namanya, bangun pagi itu terasa lelah tuh apa sih, Kak? Apa, Kakaknya, suka bergadang kah gitu atau pekerjaan kah atau apa tuh, Kak?
Iya, Betul. Iya.